Как ты думаешь, почему концовки заставляют нас спорить часами?
Ну, наверное, потому что история, которую мы узнали, оказалась нам не безразлична. Мы хотим продолжения, что называется. Или осмысления.
Ты так думаешь? Вот, например, да, скажи, например, когда у тебя последний раз, когда ты посмотрел какой-то фильм, был такой спор?
Да, буквально недавно этот спор, мне кажется, не прекратится никогда. То есть было ли место у Розы для Джека на на двери, на которой она плавала в "Титанике"?
<laughs> Скорее всего, было, да.
Нам об этом будут спорить еще дети, как бы, д
Ну да, согласна, но, в принципе, а, а где ещё это вот, э, проявляется, в каких концовках, как ты думаешь?
Ну, на самом деле есть просто хи хитрые ходы режиссёрские, ну, и сценарные. Когда открытый финал, например. Он вообще даёт огромное пространство для того, чтобы придумать, что было дальше.
Да.
То есть он не оставляет в покое человека. А, да и, в принципе, и хеппи-энды, и их отсутствие тоже заставляют думать. Вообще, мне кажется, вся история задумана, в общем-то, только для концовки. Ну, как таковая. То е
Ты знаешь, вот я сама по себе, может быть, всё-таки я какой-то наивный человек, но я люблю всё равно, когда фильмы, например, к а, как мы говорим уже про фильмы, имели какую-то концовку, и желательно, чтобы концовка была хорошая, потому что, <chuckles> знаешь, я по себе считаю, что в жизни и так, знаешь, неприятных ситуаций очень много, можно бы хотя бы в фильмах это как-то завершить.
Мгм. Так. Мгм. М-да. Мгм. Да. Ну, просто обычно концовка должна быть не хорошей, а логичной. <chuckles> В в в в смысле, когда добро в в дс восторжествовало, а зло наказано, ну, обычно следует из самой конструкции фильма. Вот. И обычно человека, конечно, тяготит, если концовка нелогичная.
Есть. Ну да, вот. М Да. А, как ты думаешь, что, по-твоему, происходит с нами в момент, когда история подходит к концу, а, и почему концовка так застревает в голове? Ты говоришь, вот, логика, логичная она должна быть, но же все же люди всё равно понимают концовку по-разному.
М, мгм. А, безусловно. Я как-то в детстве так скакал скакал перед телевизором, увидел одного героя и ударил его игрушечным пистолетом. Кинескоп я не разбил, но трещинку сделал. <chuckles> А, ценность кинематографа, вообще, истории в том, что к герою присоединяется присоединяешься, то есть тебя, в принципе, режиссер присоединяет, благодаря сценаристу, и ты делишь с ним боль, переживания, его рост, его изменения, и, понятное дело, что выход из этой роли, он должен быть органичным.
Мгм.
То есть ты, м, согласно своим принципам, ожидаешь окончания истории. Ты хочешь справедливости, добра и так далее, а вовсе не всего остального, потому что, скорее всего, всего остального в твоей жизни и так достаточно, несправедливости.
Мгм. Скорее всего, это как-то, знаешь, такой переход всего, c чего хватает. Вот чаще всего вот у меня есть подруги, даже когда они читают книги, очень е эрудированные, умные женщины, и они, знаешь, одна вот директор какой-то компании, например. Они очень такие сос состоявшиеся личности, но, а, ф когда они уже читают книги, чаще всего я замечаю, им легче сейчас читать какие-то мелодрамы, потому что всегда концовка какая-то всё-таки стабильная, любовь заканчивается, все счастливы. И на самом деле, как ты заметил, мне кажется, это больше из-за того, что у них в жизни всего всей всей этой, как бы, драмы или негатива хватает, и всё-таки они в своей жизни хотят что-то, может быть, э, позитивного, даже если не глубокого.
Мгм. Да. Мгм. Да. Мгм. Мгм. Э, да, возможно. Ну, просто герои же могут быть разные, истории могут быть одинаковые. В принципе, не такой большой набор у сценаристов, самих вот этих вот закрученных историй. Они, в принципе, ходят по стандартным рельсам, ну, как и нормальная жизнь человека, а, и, м, всё зависит действительно от того, как, э, развивается персонаж, что он получает в конце, насколько он близок и насколько хочется такой же жизни. То есть иногда же есть фильмы, там драма какие-то, которые с глубокими переживаниями, до слёз, что называется, а, но финал всё равно хороший. То есть, э, в жизни может и хватать, может не хватать этих слёз, но вот этот вот катарсис, максимальная точка напряжения, то есть, в принципе-то, фильм-то ра ради него, то есть после катарсиса можно было бы и закончить.
Мгм.
Но вот за, э, за концовка, как таковая- это благоприятный выход из роли, что называется. <chuckles> Если я с кем-то соединюсь, с главным героем, я должен из него выйти и не продолжать жить этим героем, чтобы не быть как ребёнком. У нас, когда по покажут "Мушкетёров", мы все во дворе- мушкетёры, сражаемся на палках там. Посмотрели "Гардамарины", всё, мы теперь гардамарины, все сражаемся. То есть ро роль не покидает нас.
Мгм.
Но этого быть не должно. Ну, если это гра грамотное кино. <chuckles>
А, то есть, э, ты думаешь, что всё-таки "Градомарины" должны были закончиться, и мы должны дальше жить своей жизнью?
Вот. Конечно, конечно. И вот очень часто концовки не позволяют нормально выйти, и плюс че человек же ещё своим содержанием наполняет всё это, и люди спорят, ну потому что каждый хочет какого-то продолжения, <chuckles> то есть он ещё в образе, и он через призму этого об образа смотрит на окружение.
Да, да. Ну да, знаешь, кстати, модно же стало снимать сиквелы, например, и многосерийные такие уже, ф да, фильмов, франчайзы, которые франшиза вся вот даже как они там называются, недавно мы посмотрели, э, по-английски скажу, а, с дочкой посмотрели 2 серию Wicked, например. Да, это тоже про, э, "Волшебника Изумрудного города", то есть он переделан чуть-чуть, э, там уже идёт история прямо вот этих волшебниц, не самого "Волшебника Изумрудного города". И, э, знаешь, мы когда ходили на мюзикл, 1 раз вот сели, посмотрели. Очень было приятно, всё на самом деле. Есть начало, есть конец. Вот такие, конечно, сюжеты я обожаю, потому что уже понятно, кто откуда приходит, откуда ноги растут. А здесь, конечно, уже в прошлом году, когда уже они экранизировали его, в прошлом году вышел, вышла 1 серия, сь в этом году уже 2 серия. И знаешь, даже со второй у меня такая, знаешь, такое ощущение было, что концовки не было. Я не знаю, или они открытой оставили это всё, чтобы была уже 3 серия какая-то непонятная. Ну да, на самом деле, они вот так концовку, скорее всего, отк от а а оставляют открытым, чтобы, может, ещё всё-таки вернуться, и у кинематографа больше здесь, ам, денежные интересы, ежели давать человеку какой-то полный сюжет.
Конечно. Мгм. Мгм. Да. Мгм. Ну, конечно, м, кино должно быть коммерчески успешным, иначе его просто не будет. Всё-таки студия снимает полноценные фильмы. М, именно, м, такие зрительские, их так и называют, э, не думаю, что режиссёру особенно хочется это делать или сценаристу, но я думаю, что особенно во франшизах или в продолжающихся фильмах, м, концовка, она немножко смазана в том смысле, что история как будто будет продолжаться. И вот споры в отношении концовки возникают из-за того, что люди уже наполнены ожиданиями.
Да.
То есть, особенно когда 2 история связана с 1. Ты уже что-то ждёшь, а этого не происходит, это разочаровывает. И хочется раз поспорить, что вот было, или не было. У меня вот товарищ, когда смотрит фильмы, в принципе, определяет их качество по тому, пробежались ли хотя бы 1 на раз мурашки. Если да, значит, всё хорошо. Если нет, то фильм ни о чем.
Понятно, а М М, понятно понятно. Во но всё-таки, вот, я так поняла, что ты любишь, когда есть концовка
Ну, она органична, конечно, когда есть.
или чтобы была, ну, понимаешь, тогда, э, мы с тобой похожи. Конечно, мне больше нравится концовка позитивная, ежели негативная, но некоторым людям, конечно, нравится, что есть хвосты в воздухе, а, и они могут вернуться к этому как-то, может быть, как-то, знаешь, частью жизни, что ли. Конечно, мы щас уйдем с тобой на фил в философию, чтоб, как будто бы, к вот как жизнь продолжается, фильм продолжается, и мы живём вместе.
Мгм. Ну, безусловно. Мгм. Ну, просто когда люди ходят, например, в кинотеатры смотреть, и не одни, то, в общем-то, это пространство для диалога. То есть каждый же посмотрел в фильме и увидел что-то своё, то есть, да, он наверняка соединился с персонажем, но кто-то отмечает детали, кто-то общее впечатление, кто-то эту историю прожил и прежде, узнал себя и так далее. Мы проходили вот ка фильм "Девятая рота"
Мгм.
И понятно, что н с с нами работали люди, которые были в Афганистане, например, и для них это было совершенно иное проживание.
Мгм.
То есть они особенно не спорили, они просто в запой ушли, как бы, то есть и им не столько фильм был важен, сколько это триггернуло воспоминания как таковые. Вот. А когда, например, я смотрю фильмы сейчас, ну, я не смотрю в кинотеатрах, и, конечно, мне приятно, что эти 1,5 часа я включился, посмотрел и выключился, то есть мне мне не с кем спорить и незачем спорить, то есть нет вот этого периода осмысления, то есть это как раз лёгкий жанр. Вот. Концовки, которые заставляют прям думать и проживать дальше, ну, конечно, они тяжелы, просто когнитивно тяжелы.
Да. <laughs>
То есть у тебя не 1,5 часа занимает это, а ещё гораздо больше. Поэтому я в этом смысле хитрю и смотрю фильмы, которые уже смотрел раньше. Тогда я проживаю тоже.
А вот насчёт, э, тех фильмов, которые ты смотрел раньше, э, вот т ты можешь несколько раз просматривать один и тот же фильм? Ну, конечно
Мгм. Бесконечно могу смотреть. С лёгкостью.
Потому что я, знаешь, э, встречала таких людей, которые не хотят смотреть те же фильмы, которые они уже, э, заранее смотрели или были именно даже в тех местах, когда к в которых они уже до этого были. То есть, может быть, они просто запоминают их лучше, но мне кажется, каждый раз, когда пересматриваешь особенно что-то любимое, каждый раж каждый раз получаешь что-то новое.
Мгм. Да. Мгм. Мгм. Да. Конечно, но вообще есть, э, есть 2 вопроса к фи к кино- это вопрос: "Что?" И вопрос: "Как?". То, если фильм отвечает только на вопрос: "Что?"- он одноразовый. Если на вопрос: "Как?"- можно смотреть бесконечно.
Мгм.
И снова, и снова что-то находить, то есть как это снято, как это происходило и так далее. Ну, поэтому я с лёгкостью смотрю, пересматриваю там, каждый раз замечая, можно, м, соединяться с разными персонажами, пересматривать их через разную призму. Я пре пересматривал недавно "Москва слезам не верит" через вот женскую призму. Это не так-то просто, но я пытался. Это, прямо, большая трагедия, честно говоря .Про страхи, про всё вот это вот. Да, ну это то, что где обычно
М. М. Мгм. Да. На самом деле. То есть, э, сюжетно тоже можно пересматривать и и отвечать на вопрос: "Как?" Или же всё-таки больше, например, скажем, эм, тебя будет интересовать именно, вот, режиссура, может быть даже, эм, характером.
Да характера, характера. Мне кажется, что всё-таки характер. Просто на вопрос сюжета понятно, что произошло, и так уже знаешь. Это как смотреть исторические фильмы, которые истории уже выучил в школе ещё. То есть, понятно, ничего нового там не будет, ну, в общем и целом. То есть, может, перипетии могут быть, куда они ходят, как ходят, но финал-то одинаковый. Ну вот. И, то есть, споров здесь не возникнет. А вот как кто проживал, что это был за выбор человека, мог ли он поступить иначе? То есть, в принципе, вот эта вот версия "А мог ли поступить иначе?"- это самый частый спор.
Мгм.
Зачем люди это сделали, м, н так или иначе.
Да, на самом деле. Да, на самом деле, да. А ты знаешь, кстати, мы недавно, мы с мужем тоже смотрели, э, пересмотрели последний фильм "Онегина", который сняли, и, э, я, в принципе, никогда так сильно не обращала на него внимания. Мой супруг очень любит и Пушкина, и Онегина, и читает он, перечитывает. И я раньше думала: "Вот 1 раз прочитал, зачем его ещё раз перечитывать?" А что ты знаешь, вот, э, сам сам по себе фильм, может быть, он, знаешь, всё равно такой, эм, уже уже как бы ми много раз его снимали, и много раз мы его читали, и последнее время что-то я на самом деле начала задумываться так, не предсказал ли автор даже, как бы, знаешь, свою жизнь, во-первых, и потом уже смотрится чуть-чуть по-другому. Потом уже я решила его перечитать. Потом думаю: "Перечитаю, а потом, может быть, ещё раз фильм посмотрю". Э, иногда, мне кажется, фильмы к чему я иду, иногда, мне кажется, фильмы, они могут быть более, эм, какие-то, знаешь, слишком лёгкими, что ли, когда уже возвращаешься читать те же книги. И то же самое с Анной Карениной, например. Я всегда думала, как-то вот всё, что, э, связано с Анной Карениной, вот как они фильмы делают, это сугубо связано с ней. То есть, а когда уже перечитываешь книгу, понимаешь, что всё-таки там идут, и идёт комбинация нескольких жизней, и ни одна из них немаловажна.
Мгм. Мгм. Да. Мгм. Ну, вообще, контекста.
И почему вот это не могут перенести в фильмы, и вот это я не пойму.
Ну, потому что это разные жанры. М, в фильме невозможно описательно повествование вести. То есть в фильме важны действия. То есть невозможно там 4 страницы описания, ну, которое важное, перенести в кино, и диалогов столько нельзя перенести, то есть люди через диалоги очень много сообщают в книгах, а в фильмах диалоги должны быть ограничены. Плёнка дорогая и время дорогое.
Мгм.
Потому что фильм- это 1,5 часа, а книга- это бесконечность.
Н-да, и, скорее всего, и не продается тоже.
Ну, просто у фильма 1,5 часа- стандарт времени, ну, может, чуть больше, ну, в принципе, это оптимал, а книга- это бесконечность, ну, с любой скоростью. У фильма динамика есть, и динамику задаёт режиссёр, а для чтения человек с какой скоростью читает, сколько раз он прерывается- это всё его возможности. То есть то, чего у фильма нет,- невозможно фильм замедлить
Да. Мгм.
Поэтому это плю плюс, опять же, а, разный с способ восприятия и текущего контекста, то есть в каком состоянии с я смотрю кино, в каком настроении смотрю кино. Тогда особенно незнакомое мне, то есть со знакомыми фильмами понятно, а с незнакомыми очень даже вот. Мы можем там с друзьями, так сказать, пи обсуждали фильмы там нез 70 годов.
Мгм, мгм.
Ну, потому что вы нашли, как ты говоришь, там кто-то что-то предсказал. Конечно, он ничего не предсказывал, просто пришло время, в котором обстоятельства стали вновь похожи на на реальность.
Похожая, да, да, скорее всего.
Да, поэтому и в с социальной драмой ещё что-то, ну, я много фильмов смотрел в детстве и сейчас их пересматриваю, как будто я их не смотрел. То есть я не знаю, что я там видел в этом фильме. Стрелялки, наверное, ещё что-то. Ну вот спец.
<chuckles> Да, на тот момент. Ну, то есть, по крайней мере, в каждом в каждом в каждом этапе нашей жизни мы можем найти что-то похожее и пересматривать заново, как будто бы мы смотрим этот фильм в 1 раз.
Да, безусловно, так и есть. Каждом фильма.
Ну, спасибо большое, что поделился своими мыслями. Очень было интересно, конечно. Спасибо.
Да и тебе спасибо, счастлива.